حلو أوي، طيب يمّا رُحت بقى كان إيه شكل التكريم عامل إزاي؟ يعني في الأول ندهوا عليكم والّا عملوا زي إفتتاحية، والّا ونادوا عليك إزاي، قالوا لك إيه مثلًا؟ أنت كان إحساسك إزاي؟ احكِ لي واحدة، واحدة كده.
إحنا ال أم أ أنا آآ، لمّا دخلنا لمّا دخلنا الحف آه، لمّا دخلنا الحفلة آآ، طبعًا إحنا دخلنا كان كان في بروفة قبلها بيومين بس أنا ما حضرتهاش، فأنا كنت داخل إيه برضه موضوع ال إن أنا ما كنتش عارف أنا ما كنتش عارف أنا هاقعُد فين، هاعمل إيه، هاسوّي إيه؟ مش عارف أي حاجة. المهم آآ، كان أنا كان اسمي ال23، لازم نُقف كده طابور
آه. آه، آه. فكنت متطمن بقى، <laughs> لسه يعني، أنا هاخد تدريب من اللي قبليّا.
آه، يعني آه لأ يعني أنا الحمد لله أنا مش يعني أنا في اللحظة دي قُلت الحمد لله إن أنا مش الأول على الدفعة <chuckles> فقُلت
ياه! يعني هو الترتيب ما كانش يعني بال بالترتيب الأبجدي، يعني كان بترتيب ال آه، آه.
مش بالأسامي لا، لا، لا كان ترتيبك في ب بترتيبك في الدفعة، في الجامعة يعني، بس فأنا كنت ال23 آآ، فو وكنّا بنقع واقفين بالترتيب يعني، بس فأنا سألت الناس قُلت لهم: "يا جماعة طَب أعمل إيه عشان ما اغلطش وكده؟" قالوا لي: "أنت امشي ورانا وخلاص." بس وبالفعل أنا، أنا مشيت وراهم، أنا مشيت وراهم وقعدت في الكُرسي طبعًا، دَخلة ال دَخلِتنا إحنا بقى إن إحنا بقى طابور تقريبًا 160 طالب واّلا حاجة.
إمم. إمم. آه. <laughs> حلو. إمم. آه، آه ما شاء الله.
ودَخلِتنا دي وهُم بصراحة كانوا مشغّلين موسيقى حلوة أوي كده فيها يعني بتدّيك آه، فيها تحميس بقى وكده و وأهلي قاعدين بقى، كل طبعًا واحد أهله بيشاورو له بقى وبي مبسوطين بيه طبعًا ال
آه، فيها تحميس يعني كده. آه. آه، وتصفير والكلام ده وبقى و آه.
آه، آه طبعًا، طبعًا، طبعًا آه بس، ورُحنا قعدنا على الكُرسي، طبعًا أكيد، أكيد في أي حاجة زي كده طبعًا العميدة بتقعُد تتكلم بقى عن إزاي جامعتنا جامدة وإزاي جامعتنا اللي هو آه.
آه، يعني في الأول خالص هي بدأت بكلمة كده يعني وقعدِت تتكلم معاكم و و وتشكّر فيكم بقى وفي مجهودكم. آه.
بالضبط آه، آه، آه بالض لأ هي بتشكّر طبعًا في الجامعة الأول وبعد كده في مجهودنا، في فرق كبير آه، هي كانت بتشكّر في ال في الجامعة الأول بقى وإزاي إحنا بقى خلّينا الطلاب ومش عارف إيه وبتاع، وافتكرِتنا في الآخر إنه
<laughs> حلو برضه، حلو. آه. الجزء ده بالنسبة لك كان كويس والّا كان مُمل؟

بصراحة أنا كلّ ساعة، يعني أنا لمّا بابقى متضايق مثلًا أو مثلًا زهقان من حاجة، أو يعني في حاجة خانقاني والّا أي حاجة، ممكن مثلًا ألاقي نفْسي كده لا إرادي، لا إرادي فتحت الصورة بتاعة ال الصوَر في التليفون، وقعدت أجيب بقى صوَر الحفلة آه، آه، آه، كنت باجيب آه، آه، في ألبوم وفيه كلّ حاجة، بس فأنا باجيب الصوَر وأقعد أتفرّج بقى، وبانسى المشكلة اللي عندي خالص، يعني بانسى الحاجات دي خالص يعني، آه بالضبط.
إمم. أنا لسّه كنت هاسألك، في ألبوم بقى وصور وكده؟ إمم. آه. آه، ما شاء الله. طب أنت إيه أكتر لحظة بتريحَك أوي، لمّا بتفتح الألبوم كده، وتتذكر المشهد ده؟ أكتر لحظة حسّيت إنها بتريحَك؟
آآ ال لحظة بالاقي بقى العميدة بتقول، آآ طبيب، على اسمي أنا يعني، وهي بتنادي عليَّ أنا، بصراحة دي كانت يعني لحظة
آه، آه. حسّيت ساعتها قلبَك عادي، والّا كان بينبض جامد، والّا كان مرتاح، والّا طاير والّا إيه؟
لأ أنا كنت محتاج وكنت محتاج محلول معايا وأنا داخل عليها أصلًا، لإن أنا كنت متوتر كنت متوتر جدًا وهي بتنادى على اسمي يعني، بس ف بس هو بصراحة يوم جميل جدًا، جدًا، يعني والموضوع ده خلّاني يعني فعلًا، آآ نِفْسي يعني أي حد يتعب، ويعني يتعب عشان يحصُل على النتيجة دي، الناس هت
<laughs> آه. ما شاء الله. إمم. إمم. طَب هل أنت في لحظة مثلًا ندمت على التعب اللي تعبته ده، والّا حاجة؟
لا، لا، لأ، بالعكس أنا حسّيت إنه كلّ التعب اللي أنا تعبته ده لا، لا، لأ أنا حسّيت إن كلّ التعب اللي أنا تعبته ده كان في محلُّه، وإن أنا فعلًا حصدت نتيجة تعبي، إن أنا آآ قدرت أخلّي، شخصية أنا نَفْسي أنا مبسوط بنفْسي وأهلي مبسوطين بيّا، لإن أهلي تعبوا طبعًا معايا، واستحملوا فترة كبيرة وبتاع، فهُم آه.
حسّيت إن إنه ما جابش يعني نتيجة، والّا لأ بالنسبة لَك مُهم؟ آه، ما شاء الله. إمم. إمم. ما شاء الله. يستاهل أنت، ت آه، وبتكون مرتاح بقى أنت دلوقتي في وظيفتَك و أو في في حياتَك إن أنت عملت المجهود ده، كان يستاهل يعني الش الشُغل والتعب و والسهر والحاجات دي.
آه، آه، طبعًا، طبعًا، آه. آه طبعًا، يستاهل طبعًا، ويستاهل أكتر من كده كمان طبعًا، آه طبعًا، طبعًا.
إمم، يعني لو حد قدّامَك طفل أو كده وحابب تنصحه مثلًا ي يدخُل كلية، هتقول له آه أدخُل، والّا هتقول له لأ اوعى خلّي بالَك دي مُتعبة؟
لأ طبعًا أنت لازم، لازم تخش كُلّية عشان يبقى ليك كيان كيان خاص بيك، وعشان تبقى شخص آآ ليه قيمة في المجتمع، لإن أنت مش هتتعلّم، طَب أنت قيمتَك إيه أصلًا غير إن أنت تبقى إنسان على علم، وعلى يعني وتبقى فاهم وتنفع المجتمع وتنفع نفْسك برضه، يبقى ليك قيمة دي حاجة طبعًا مُهمَّة جدًا يعني.
إمم. جميل أوي.